Слушай, я хочу с тобой посоветоваться. Я бы очень хотела, э, заняться, э, одним спортом, но я, честно говоря, побаиваюсь. М, я <chuckles> хотела бы заняться скалолазанием, то есть это такой, как бы, спорт, мне кажется, эм, э, комплексный, то есть там на все группы мышц, это на улице. А, м, там, я люблю, м, ну, вот я люблю такой, знаешь, э, челлендж, э, вот. И, м, я всё равно как-то боюсь чуть-чуть, я, э, иногда высоты боюсь, то есть не очень ся комфортно чувствую. А, слушай, может быть, ты можешь мне как-то посоветовать, потому что, э, муж меня зовёт, вот он тоже хочет, кстати, э, но, я даже не знаю, вот, с чего начать и как побороть свой страх.
Ясно. Я п Да.
Может, ты мне подскажешь?
Конечно, я понимаю чувство твоего беспокойства, э, когда ты хочешь заняться чем-то новым, а особенно таким видом экстремальным, как альпинизм или скалолазание, то, конечно, да, это вызывает такой некий страх, опасение, а, это может быть. Потому что страх пробовать новое хобби, особенно такие вот экстремальные- это, м, как бы, да, м, это нормальное явление, когда у тебя появляется такой страх, но, э, преодолеть его можно, э, с помощью правильной подготовки, ну, и конечно же, работы с опытным наставником- это первостепенно. Ну, а так, а давай попробуем более детально разобраться в твоей ситуации, и я уверена, что мы сможем найти какой-то правильный выход из нее. Вот скажи, м, как давно ты, вообще, э, у тебя возникло вот такое вот желание, э, заниматься, э, данным хобби?
Так. М, давай. Слушай, ну, ты знаешь, честно говоря, совсем недавно, э, мы вообще как-то последнее время, а, стали, э, заниматься, ну, такими, активным, э, о отдыхом, активным спортом. То есть, мы стали бегать с мужем, э, мы там, не знаю, часто ходим в походы. И ты знаешь, вот, но в основном мы это делаем всё как-то одни, вот. И нам, м, честно говоря, хочется, ну, какого-то разнообразия, и вообще мы очень любим горы, поэтому мы, вот, э, как бы это муж меня всё <chuckles> зазывает, э, попробовать, говорит: "Давай ты хотя бы попробуешь разочек." Но мне всегда кажется, что это, э, ну, не для м ну, не то, что не для меня, что я не справлюсь, что я, когда просто вижу людей, когда они там карабкаются по горам с этими веревками, что это настолько сложно и настолько, э, вообще, для избранных этот спорт, что я, честно говоря, даже боюсь пробовать. Еще высота меня немножко пугает. <chuckles>
Окей. Мгм. Ясно. Мгм. То есть основной твой такой страх, э, то что ты не справишься, я правильно тебя поняла? Мгм. А были ли у тебя, э, раньше какие-то страхи?
Да. Э, м, по поводу нового спорта. Ну, в как бы страхи, вот я бы не сказала бы, это с назвала бы это страхом, я бы сказала, что да, у меня было такое ощущение, что я не справлюсь. Вот, например, то же, опять же, муж меня зазвал бегать, да. И я тоже не хотела, честно говоря, потому что я всегда, э, ни никогда не любила бегать, я всегда себя чувствовала, вот когда в школе была, нас заставляли, я помню, бегать. И я всегда чувствовала, что, <sighs> ну, бег тоже, что это не моё, что у меня одышка, что, э, я там больше 2 километров вообще неспособна пробежать. Но на самом деле со временем я, э, стала вот щас я уже бегаю, ну вот 40 километров в неделю, то есть я сильно собой горда. Вот, но вот, с с с не знаю, вот как-то мне сложно вообще включиться, вот, втянуться в какую-то новый в новую в новую активность, в новый спорт.
Окей. Мгм. Конечно. Да, действительно, такое иногда бывает, когда что-то новое и неизвестное вызывает страх. Ну, как вариант, для начала попробуй признать свой страх, да. Э, понимание того, что бояться нового и неизвестного- это естественно, это уже немного снизит вот этот вот уровень твоей тревожности. Ну, и также, вот как ты говоришь, что всё-таки муж, э, тоже поддерживает такую вот и даже инициатором является такой инициативы, да, поэтому у тебя уже есть огромный путь, э э э, потому что у тебя есть, м, ну, такой человек, который с тобой рядом, наставник, да, такой друг, поддержка. Поэтому, а, постарайся, вот, довериться, да, э, и в такой ситуации, когда вы всё-таки, э, вдвоем, э, смотрите в одном направлении, то будет тебе такой как, э, опорой, да, поддержкой. Расскажи о своих страхах, допустим, своему мужу, э, и я уверена, что он сможет тебя поддержать, э, и немаловажно, если у вас всё-таки будет тренер, а, в данном виде деятельности лучше, конечно, чтобы был тренер, то занятия с мужем и еще и с тренером, э, помогут почувствовать себя более уверенней. Что скажешь?
Так. Ну да. Ну да. Ну да, ты права, естественно, я без тренера не пойду, потому что мне очень с ну, как бы и так страшно, а если ещё мы же оба неопытные, он-то тоже не умеет, он просто хочет и он не боится. А я вообще не знаю. <chuckles> Ну как бы я хочу, потому что я думаю, что это хороший вид спорта на все группы мышц, то есть полезно, на природе. Но я не знаю вот насколько это вообще опасно? Может быть, это тоже, знаешь, э, такой миф что, м, да, это такой очень опасный вид спорта. Просто, если это на уровне останется какого-то любительского спорта, э, может, это не настолько и опасно, потому что я иногда вижу, даже дети занимаются этим, э. А, и, м, и, в общем-то, если б это было настолько опасно, наверно, детей бы не привлекали в этот спорт?
Ну да. Окей. Ну, смотри, конечно же, с чего-то нужно начинать, и, когда у тебя присущ вот такой вот страх, э, попробуй, э, начать скалолазание своё, да, в закрытом помещении. Это будет такой, э, идеальный и, м, самый безопасный способ начать, э, потому что, э, ну, вот подъемы, маршруты, да, здесь такие более контролируемые, есть маты, э, то есть такая и профессиональная страховка, да, в то же время. Э, это позволит тебе привыкнуть как к высоте, так и к самим вот движениям, которые, э, нужно делать, да, при этом у тебя будет здесь более безопасная среда. Что скажешь?
А кстати, да. Ну да. Слушай, ты абсолютно права. Я ведь даже про это и вообще не подумала. Просто ты знаешь, когда мне, говоришь говорят слово "скалолазание" или, там, "альпинизм", я уже сразу себя представляю, знаешь, как в ф <chuckles> в в фильмах, когда ты лезешь куда-то, э, по скалам, где-то очень высоко, где снег, где, там, да, такая, э, дикая опасность. Э, но на самом деле, действительно, есть же залы, и в зале, э, а, там, и тренера есть, и можно потренироваться, и там разный уровень есть, и э, м, и страховка, там, тоже, как бы, э. Тебя научат, наверно, как, э, как пристегиваться, какие узлы надо делать, поэтому, э, да, слушай, ты права, кстати, я вообще про это у меня вылетело это из головы.
Да. Мгм. Да, даже, вот, э, находясь в таком, вот, специальном, оборудованном помещении, да, ты можешь, э, оттренировать такой навык, как как будто ты, ну, вот, э, часто бывает, что люди, э, срываются, да, со скал и иногда они, ну, не знают, что делать, там, не совсем, вот, подготовленные. И практиковать это в таком, ну, помещении, да, будет, э, как базой для тебя, и это поможет тебе привыкнуть к этому ощущению падения, да, как же правильно это совершать, и научиться доверять страховке. Что скажешь?
Ну да. Ну да, да-да. Слушай, да. Кстати, вот в в вопрос страховки, потому что тоже, а, там же поддержка идет, э, да, ты же 2 обычно это делаешь, ну, вот, насколько я это успела уже понять. И я вот думаю, а вдруг, э, мой партнёр, вот он, а, не знаю, о чём-то задумается, да, там меня вовремя не поддержит, вот, знаешь, вот, и, м, и, м, так, наш доверия, вот такого, стопроцентного, мне сложно иметь, э, вот сложно, м. А вдруг там у него из выскользнет из ру из рук, вот, этот, а, м, ну, к веревка, вот эта? Ой! <inhales> Там, наверное, наверняка, должна быть какая-то всё-таки страховка, а, м, то есть это я ещё не знаю, но вот именно, знаешь, полагаться на кого-то, а, можно сказать, твоя жизнь от этого зависит, и даже, знаешь, даже в зале, иной раз это может быть высоко. И да, вот, доверять, вот мне вот сложно, вот, в этом спорте, как раз, наверно, этому тоже надо научиться.
М. Да. Конечно. Да, естественно, это всё приходит с опытом. Пока что это для тебя всё только новое и неизвестное, это очень сложно, но попробуй хотя бы понемногу доверять, да, и снаряжению, и твоему напарнику, э, поскольку, ну, в общем, вся система страховки, э, должна быть разработана для твоей же безопасности, да. И постарайся убедиться и довериться, что всё-таки и твой партнер надежен, и, э, снаряжение тоже проверено. Ну и доверься процессу. Но, конечно же, нужно всё-таки знать все техники, навыки и, э, ну, понимать о таких своих каждом действии, каждом шаге.
Ну да. Ну да, ты права абсолютно. Я уж, знаешь, себя успокаиваю, думаю, уж раз уж опять опять, да, как я сказала, дети это могут делать, э, уж у них-то концентрация не такая, как у взрослых, и всё равно они этим спортом занимаются. Уж я думаю, у меня-то это должно тоже получиться, даже на какие-то не очень высокие маршруты, не очень сложные, то вот действительно, наверно, стоит начать вот с чего-то самого простого, просто чтобы втянуться в это. Э, ну, вот чтобы просто почувствовать доверие и, ну, как-то снизить свою тревожность. Слушай, спасибо тебе большое, м.
Да. Конечно. Да, и не переживай, главное- это постепенность и регулярность. Не жди, что страх у тебя пропадет сразу. Страс и страх будет исчезать постепенно, он будет уменьшаться с каждой твоей новой тренировкой и каждым твоим, э, поднятием до вершины, н твоим восхождением. У тебя всё получится.
Слушай, ну, спасибо те большое, ты меня хорошо очень успокоила. Ну и ладно, пойду попробую вот, н скажу обрадую мужа своего. <chuckles> Спасибо.
Ар Рада, что смогла тебе помочь. Если что, обращайся.
Хорош